May kanta ka bang may koneksyon sa isang mahalagang alaala para sa'yo?
Naku, madami-dami, ah, bilang songer at bilang ano, main character sa sarili kong musical, 'no? Ah, sa tingin ko 'yong pinaka-una kong naisip, ah, siguro 'yong kanta ni April Boy Regino. Ano 'yan, ah, "Di Ko Kayang Tanggapin."
Wow! <chuckles> Oh. Mm. Sobrang sikat niyan, ah, <laughs> 'di ba? Lalo mm. Bakit bakit 'yon 'yon?
Oo-oo. Oh, totoo. Grabe kasi 'yon, kasi um, siguro ito 'yong sumasalamin ng pagkabata ko, 'no? Eh, though though 'di ko naman masyadong alam 'yong lyrics no'ng kanta na 'yon. Habang nanonood kami ng noontime show dati. Um, lagi kong 'pag pinapatugtog 'to, 'yong mga batang nandodoon sa'min, ah, talagang minumwestra, sinasayaw 'to. Kahit parang hindi naman natin hindi naman kami heart broken, 'no? Pero naka-ekis lagi 'yong kamay namin. Tapos kinakanta namin 'yong, "Di Ko Kayang Tanggapin."
Oo. Oo. 'Di ba, kasi nga may ano 'yon, may parang dance step pa din 'yon, 'yong sabi mo nga naka-ekis 'yong kamay. Oo, ka bakit bakit na humaling ka no'ng bata ka pa lang, kasi gawa ng hindi mo pa nga masyadong <giggles> naiintindihan 'yong kanta?
Oo. <laughs> Oo. Ah, siguro kasi dahil, um, per madalas siyang pinapatugtog sa Eat Bulaga. Tapos 'pag, um 'yong mga kapitbahay namin kasi sa Cavite medyo may malaki kasi 'yong espasyo ng bahay namin. So, 'pag tanghali, madalas nagpa-potluck tapos do'n sa'min nanonood. Kasi medyo malaki 'yong TV namin no'n. Tapos, kaming mga bata, tandang-tanda ko pa 'pag i kakanta na si April Boy Regino <laughs> ah, kanya-kanya kaming stage, kanya-kanya kaming sofa. Do'n kami talagang tatayo tapos i sasayawin namin habang kinakanta 'yong, "Di Ko Kayang Tanggapin." Medyo core memory talaga siya sa'kin, kasi ang daming tao, ang saya, kumakain, ang daming nagkatakbuhan, tawanan, masaya lang talaga.
Oo. Ay, wow! <chuckles> Mm. Mm, ito ba 'yon, 'yong mga tipikal na parang may mga mas nakakatanda sa inyo tapos, "Oh, ayan, kanta ano niyo na, sayawin niyo na 'yan." Kasi, parang ipapatugtog na, oo. May ganon ba na impluwensya nila?
Oo, showdown na. Oo, kanya-kanya 'yon par. Halimbawa, no'ng syempre mga kalaro ko no'n, kalaro ko sa ibang mga nanay tatay nila punta din, 'yong mga extended family. Kasi sama-sama nga daw magla-lunch. Kanya-kanya pa 'yan, may pa-costume pa, mayroon pang, ah, denim jacket ganyan. Mayroon pang sumbrero na ano, "Sige suot niyo 'yan!" Tapos, 'yong ano, ihahagis pa namin yung sumbrero. Kasi si ano, si April Boy Regino 'pag nagpe-perform, namimigay ng sumbrero, 'yan. Uy, siyempre ano ka, palaban ka 'pag ano, mag naghahagis-hagis ka pa ng sumbrero, tapos i sasaluhin naman ng magulang mo. Mga gano'n mga gano'ng eksena.
Ay, wow! Oo. Mmh, oo. Ay, oo. Talagang supportive din talaga sila, 'no? Para kayong nagpapagalingan, 'di ba, mga bata, oo, tapos habang nag-e-enjoy. No'ng mga panahon na 'yon, naalala mo pa ba, ano 'yong emosyon na namumutawi sa'yo noon?
Totoo. Oo. Ay, siguro yung saya. At saka yung excitement kasi bago pa magtanghali 'no, ah, nagluluto na silang ganyan tapos naamoy-amoy muna yung mga lutong ulam, titikim tikim ka na ng unting patatas sa para sa afritada, ganyan. Tapos ano, um, ma-e-excite ka na kasi alam mo 'pag may mga ganong luto-luto, alam mong may darating na mga bisita, may mga plano silang masama, ganyan. May mga plano silang masaya at talagang yung 'pag 'pag nakita mo na, nakasabit na yung jacket ng tatay mo na nagas susuotin mo. Ready na yan, kailangan nagpa-practice ka na ng dance step mo kasi mamaya sama-sama na kayong sasayaw at kakanta.
Ayan, oo. <chuckles> Oo. <laughs> Ang galing, napakasariwa base sa kuwento mo parang sariwang-sariwa pa rin 'yong ala-ala kasi kinukuwento mo siya ng ano eh, parang mai-imagine ang isang tao kung sakaling marinig niya 'yong kuwento mo. Nakakatuwa naman no'n pero hanggang ngayon ba 'yong alaala na 'yon is nadala pa rin 'yong kanta na 'yon? Parang itong kanta na 'yon is kahit papaano nagustuhan mo pa rin hanggang ngayon o medyo okey na 'yon song bata ka ganun?
<chuckles> Ay, yun nga. Oo. <laughs> <gasps> Okey lang siguro, 'di naman siya nasa rotation ko. Pero meron kasi akong rotation, may mga playlist na ano, na parang, "Reminds me of home" ganyan. So, isa yung mga kantang yun sa nakalagay dun sa playlist na yun at siguro 'pag halimbawa nostalgic pa rin eh 'pag narinig ko yun sa mall, hindi naman ako magmo-muwestra ng malaking X ah. Pero siguro maliit na fingers lang <laughs> para lang talagang ma-relieve ko yung memory kahit nasan man ako. Oo, kasi ganun siya ka impactful sa akin eh kasi ang daming senses yung kaakibat kasi kumakain din no'n, eh. So ibig sabihin, pati yung taste, pati 'yong vision, yung pati 'yong pandinig at saka yung, um, yung pang damdam mo 'no. Nandodoon lahat kaya very vivid yung memory na na nagagawa nun sa akin.
Oo. Ayan, oo. Oo. <laughs> <laughs> Mm, kumbaga may gagawin ka pa rin. <laughs> Oo. Hmm, hmm, galing. Oo. Nakakatuwa naman, so kasi sabi mo kanina may playlist ka, ano ba yung ibang playlist mo na meron diyan?
Ay naku, dami otso-otso. <laughs> Otso-otso, spaghetti ganyan, yung mga 'yan, kasi yung mga kapanahunan nun, ay hindi hindi naman siyempre uso yung mga hugot songs pa nun eh wala pang Moira nun, eh. Ang mga uso nun talagang novelty songs, yung mga minsan ah, may mga double meaning pa nga eh, sa novelty song eh, pero hindi namin, ah.
<laughs> Oo. Ay, totoo. Ay, <laughs> 'yan. Lalo na mm.
Hindi na pinapansin kasi ano, kasi parang ang sarap lang sayawin, tapos minsan ginagawa pang laro gaya ng Pamela ganyan, sayaw sayaw lang talaga tuwang tuwa lang yung mga bata before.
Oo. Oo. <giggles> Nakakatuwa lang din na mabalikan yung mga ganun parang nostalgic talaga 'di ba, sa ala-ala. Oo, 'di ba. Kung ikaw ba mababalik ka pa rin sa nakaraan eto kung sakali lang 'no, may time machine tayo sa nakaraan, ano pa 'yong puwede mong gawin para mas maging masaya pa lalo, mas maging momo memorable pa lalo 'yong kumbaga masaya na siya at all, 'no, pero, ano pa kaya 'yong puwede mong, "Ay sana nagawa ko 'yong p ano 'to, 'yong mga bagay na 'to, no'ng dati?
'Yun. Oo. Oh. Hmm. Oo. Ay siguro, ah, gag gustusin ko yung parang meron kaming sariling stage ganyan, 'yung mga dun magpe-perform. Kasi do'n sa Cavite, ano naman eh parang, um, medyo hiw medyo malalayo kasi 'yong mga bahay do'n sa'min kasi lupa 'yong binibili, hindi ano eh, hindi bahay, hindi siya subdivision eh, kaya siguro kung meron talaga kaming parang, um, clubhouse, 'no, tapos do'n gaganapin 'yong mga ano, meron lang kaming malaking projector para mas marami siguro 'yung makapunta, tapos mas marami makapag-perform para hindi lang siya basta ano, um, activity ng buong street namin, buong community talaga kasama, mas masaya siguro, mas festive.
Ayan, oo. Mm. Ano 'yon? Oo totoo. Mas marami 'di ba mas masaya. Ang ganda naman ng gano'n, oo, puwede, kasi noon hindi pa masyadong ano 'no 'yong gano'n 'yong, parang ganung, estilo kaya kanya-kanya. Pero ikaw ba kasi, mahilig ka na talagang kumanta, eh, noong bata ka 'di ba? <gasps> Eto ba ay, ah nadadala mo ngayon? Nagka-karaoke ba kayo ngayon, na parang, nae-enjoy n'yo pa rin 'yong mga kanta. Na talaga naman ngayon ay mayroon ng koneksyon din sa inyo.
Oo, totoo. Set up, oo. Hmm. Hmm. Oo naman. Oo naman kasi dahil siguro din sa mga experience ko in the past, 'yon din ang humubog sa artistry ko, eh. Kasi, ah ngayon kumakanta ako, um, nag ah, co-cover ako ng kanta, kumakanta ako sa mga events, ganiyan. Na-develop talaga yung confidence ko dahil dun sa mga mumunting alala na 'yon. Kung babalikan ko 'man, 'no, mapapangiti at mapapangiti pa rin ako. Pero hindi na ako nago-Otso-otso ah, 'pag nagpe-perform. Hindi na ako nag, Hindi Ko Kayang Tanggapin, siguro mas seryoso na, nung tumatanda na ako. Mm.
Ay ang galing. mm. Mm. Eto na 'yon, kasi mas seryoso ka na. Ano naman yung kanta naman na may connection ka na ngayon?
Ah, siguro yung, hmm, koneksyon yung siguro, Sigurado yan. Sigurado ng Up Dharma Down. Dun ako talaga medyo ano ngayon eh, at ease. Siguro kung papapiliin ako, yun yung favorite song ko ngayong, ah, medyo, tumatanda tayo, oldies oldies tayo, ganyan.
Hindi na ya oo. Ooh. Mm. Oo, yan. Pero bakit? Bakit sigurado?
Ah, siguro sakto siya sa mga sa nararamdaman ko ngayon, na yung talagang ano na 'ko, um, settled na ko, komportable na ako sa sarili ko at 'di na ko basta-basta mayayanig pa ng kung anong pagbabago man yan or anong tao man ang dumating sa buhay ko.
Ayon. Mm, parang, "Eto na ako eh, mas ma-ano na ako, mas matibay." 'di ba. Nakakatuwa naman sigurado. So, sa playlist mo na yan is naka nakadepende ka ba sa artist? Sa mga OPM? Saan ka nakadepende sa liriko ba niya? Sa sa kumakanta o sa tema ng kanta? Saan ka na nakadepende? Bakit mo siya nilalagay sa playlist mo?
Oo, yun. Naku. Madalas sa madalas yung, um, sa tema tsaka sa, um, lyrics ng kanta kasi siyempre mang-aawit ako 'no. Parang yung bias ko talaga, yung lyrics kasi parang feeling ko nanggagaling sa akin yung ako yung naglalahad, ako yung nags-story tell ng kanta. Kaya kung halimbawa, relate na relate ako sa story kaya ito sigurado, ah, relate na relate ako kasi yun yung nararamdaman ko ngayon, <gasps> saka ko siya nilalagay sa playlist kasi baka in the future 'no magkaroon ako ng pagkakataong iperform siya at mapakita ko sa iba na, "Eto ako, eto yung nararamdaman ko." at talagang kini kinukuha ko to sa genuine place sa sarili ko.
Oo. Mm. Ayon naman, oo. Pero kasi, um, nasabi mo kanina na kumakanta ka din talaga, artist ka. Pero naging songwriter ka na ba? And at kung sakaling magiging songwriter ka eto kunwari 'no, ano 'yong tema na isusulat mo na para sa ibang tao is para magkaroon din sila ng ano, ng inspirasyon or maging ala-ala din sa kanila itong kanta na 'to?
Mm. Ah. <chuckles> Hindi ko sure kung hindi ko kayang tanggapin ah. <laughs> Kasi malakas yung alaala no'n sa'kin. Pero never hindi pa ako nakapag 'di pa ako nakapag formally produce ng songs 'no pero every now and then, sumusulat din naman ako. Um, kung, kung susulat ako ng kanta siguro para sa mga tao, ang magiging tema niya ay yung pagiging komportable sa sarili, ganyan. Sa siguro do'n ka kasi makakakuha ng kalayaan eh, na kalayaan mula sa pressure ng iba, kalayaan mula sa expectations ng pamilya 'no at kalayaan para malaman 'no na okey lang na maging ikaw, kasi yung ikaw na yan mismo ay regalo sa mundo. Kaya kailangan celebrate mo yung pagkatao mo.
Oo. <chuckles> Ay wow, oo. Mm, hmm. Ay, nakakatuwa naman. So, ngayon ba is ito bang liriko na 'yan, na kahit papano is nakapagsusulat ka na niyan or in the future malay mo masulat mo? <clicks tongue> Ngayon, mm.
Ah, madalas. In the future pa 'yan, kasi 'yong mga 'yong mga nasulat ko before ano 'yan, tungkol sa mga pinagdadaanan ko sa pag-ibig, ganyan. Kasi medyo, ano tayo hopeless romantic tayo kung tawagin, eh. Kaya do'n ako medyo naka-focus. Pero ngayon na medyo settled na ako, 'yon siguro 'yong mga gusto kong kanta. Para lalong maging komportable 'yong ba 'yong mga tao sa sarili nila.
Oo. Ayun oo. Kasi 'yong nagsusulat ka ng kanta, 'di ba? Ano ba 'yong benepisyo nito sa'yo? Bakit, ah, bakit ka nagsusulat ng kanta?
Mhm. Siguro ano siya, ah, maganda siyang outlet. Kasi hindi lang basta ano 'yon eh, hindi lang basta pagsusulat 'no? Alam mo 'yon kasama pa 'yong, um, instruments, kasama 'yong chord, sa pipiliin mo at syem at syempre ako 'yong mismong mang-aawit, 'no, kasama yung vocal na ano, na <clicks tongue> effort. So, eh, overall, 'yong mekanismo ng paggawa ng kanta, ano talaga siya nakaka-relieve siya ng una, ng stress, tapos 'yong mga unspoken na halimbawa stresses mo, unspoken na pinagdadaanan mo, na idadaan mo rin sa awitin.
Ayan, oo. Ayun, oo, nakaka-relieve din talaga siya ng stress 'no? Mga burn out sa, ah, gawa ng sa trabaho, sa problema, <gasps> sa personal na buhay, 'di ba? Kasi nailalabas mo. Pero hindi lahat kaya kasing makapagsulat ng kanta gaya mo, <gasps> which is talent yan 'di ba? Talento na meron ka, kasi bukod sa kumakanta ka, is meron ka pang talento na makapagsulat ng kanta, ikaw na, 'no? <giggles> Sa'yo na talaga. So, ito naman sa mga tao naman na, um, ano yung masasabi mo o mapapayo mo naman sa mga tao na, ah, gusto nila ma mailabas yung mga ah, ala-ala noon. Kumbaga yung mahahalagang ala-ala noon, paano ba nila, mailalabas ito gamit ang kanta? Kumbaga kasi minsan 'di ba, pag may naririnig silang kanta parang nailalabas yung ano, yung ala-ala na yun. Ah, kailangan ba nilang mag-focus sa nakaraang kanta? O kailangan ba yung mga bagong kanta na yung makapagbibigay sila ng para magkaroon sila ng ala-ala sa dating nangyari.
Yun nga. Mhm. <chuckles> Yun nga. <gasps> <laughs> Oo nga. Mm. Siguro um, pinakamabilis pa rin yung paggamit ng lumang kanta, kasi nga nakaakibat sa sense of hearing, 'no? Yung mga at tsaka sense of sight, 'no? Yung mga nakikita mo habang naririnig mo yung kanta na yun, puwede mong pakinggan at mababalikan mo talaga, kasi madalas na madalas yung mga napapakinggan mo sa radyo, <gasps> naaalala mo pa nga yung unang pagalit ng nanay mo kung naka tumutugtog yung radyo eh, 'di ba? Kasi oo, nai nai-imagine mo eh, mula dun sa kantang napakinggan mo, eh. Yun yung magic ng music, eh. Pero hindi ko lilimitahan doon, kasi minsan naman yung mga bagong kanta, yung mga bagong kantang nagbibigay ng bagong lyrics, bagong feels, 'no? Minsan um, pinapaalala din niya sa'yo yung dahil nakaka-relate ka, ipinapaalala din niya sa'yo yung mga insidenteng <gasps> maka naitalakay ng kanta. Yung, naramdaman mo nung eksaktong insidente na yun. <gasps> Kaya, okey din yung mag tumuklas ng bagong kanta, pero kung ang goal mo talaga nostalgia, siyempre, ah, mas magandang pakinggan mo yung mga luma, kasi nandun nakaakibat ang ala-ala.
Ay totoo. <chuckles> Ayun, oo. Mm. Totoo, yung may connection, 'no? Sa ala-ala na talagang ano, kasi ngayon ang dami ng puwede, eh. So, sa Internet na lang, sa social media, mababalikan mo na, hindi katulad noon na radyo-radyo lang yung papakinggan, DVD 'di ba? Oo, so mga ganung bagay, 'no? Napakaganda naman ng itinuran mo na, mga aral na yan at ibinahagi mo na talento na talagang naging bukas para sa mga tao kaya maraming s maraming salamat sa pagbabahagi.
Totoo. Mm. Oh, totoo ay iba yun dati. Ayun nga yun, talagang nag-enjoy din ako na, i-share 'no? Medyo nostalgic talaga yung, <gasps> hindi Ko kayang tanggapin yung mga pagsayaw at muestra na yan, <gasps> at uy, maraming salamat din sa mga tanong mo, nag-enjoy ako sa munting kuwentuhan natin sa uulitin ulit ha, salamat!
Ah, oo. <chuckles> Sa uulitin, maraming salamat, paalam.